Ừm, bạn ơi mình thấy là trong các hình thức giải trí á, thì âm nhạc gần như là một cái liều thuốc rất là hay tâm trạng ha. Thì không biết nha, là âm nhạc đó nó có thay đổi tâm trạng của bạn không và nó như thế nào? Bạn có thể chia sẻ cho mình biết được hông?
Ừm, thật ra thì mình cũng là một cái người mà cũng rất là hay nghe nhạc đấy. Thì, ờ, mình sẽ thường mình sẽ thường nghe nhạc vào cái lúc mà mình nấu ăn nè, rồi mấy cái lúc mà mình đi bộ tập thể dục, đó, đó. Hoặc là thỉnh thoảng chạy xe mà, kiểu, tại vì mình sống ở nông thôn ấy, ý là ý là mình sống nông thôn nên hổng có được nhiều xe như ở thành phố, cho nên là mình vẫn có thể nghe nhạc khi mà, ừm, kiểu, ờ, chill, chill ở ở trên trên đường á. Thì, ờ, thỉnh thoảng mình nghe nhạc và mình thấy là, ừm, âm nhạc c thực sự thay đổi tâm trạng của mình đó, thực sự ảnh hưởng tâm trạng của mình đó. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, tín đồ nhe, ừm. À, ừm. Ừm, ừm. À, nguy hiểm nha. <chuckles> Ừm, ừm, ừm, ừm. Ờm, mình hiểu. Ừm, ừm. Ừm. À, vậy thì bạn có thể cho mình một cái, a, ví dụ cụ thể đi. Ừm, hay là bạn nói với mình nghe cái lần gần nhất á, là tâm trạng bạn nó như thế này, xong rồi tự nhiên bạn nghe bài hát thì nó lại chuyển qua một cái như thế khác á, thì bạn kể cho mình nghe được hông?
À, vậy hả? Chắc là sẽ, ừm, ờ, kể một cái, ơ, một cái, ơ, cái này đi ha. Ý là lúc tâm trạng của mình, kiểu, cũng đang bình thường nha, xong rồi cái, ơ, ờ, đang rất là bình thường luôn, cái tự nhiên cái, ơ, mình nghe một cái bài hát cái gì, ơ, "Mong Ước Kỷ Niệm Xưa" hay cái gì á, hình như cái đợt đó là cái đợt mà mà g ừm, ừm, khai giảng, đúng rồi, cái đợt đó khai giảng. Xong rồi cái hổng biết sao mà mình lướt, ơ, lướt TikTok á, đó, xong rồi cái mình nghe cái bài đó, cái tự nhiên đang bình thường luôn nha, kiểu như, mấy cái video trước tui lướt rất đang rất là đang rất là vui, ừm, cái lướt tới bài đó cái tự nhiên cái tự nhiên cái tâm trạng nó bị chùng xuống hẳn luôn bà. Ừm, đó vậy đó. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, nhờ bình thường. Ừm. A, mình nhớ rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm. <laughs> Ừ. Nó nó bị bồi hồi, đúng hông? Ừm, à, mình hiểu rồi, tức là, ờ, tâm trạng của mình đang bình thường, mình đang giải trí rất là bình thường, nhưng mà tự nhiên mình lại lướt trúng một cái bài hát mà nói về cái tuổi học trò thì nó khiến cho bạn bị bồi hồi, đúng hông? Thì lúc đó là cái cái kỷ niệm nào nó đã hiện ra trên đầu bạn á trong đầu bạn ấy?
Đúng rồi. Ưm, ừm. Thì cái lúc đó tự nhiên đang lướt vui, vui nha, chill, chill nha. Cái xong thấy cái, a, video đó, cái xong có mấy bạn học sinh, ờ, ờ, đang, ơ, kiểu, ơ, làm khai giảng á, xong tự nhiên, ờ, cái nó lồng một cái nhạc đó vô, đó, xong rồi cái, ơ, tự nhiên cái thấy nhớ lại hồi xưa bà. Hồi xưa mình, ờ, mình cũng y vậy đó, mà hổng ngờ là mình đã ra trường cách đây cũng lâu rồi, mà tự nhiên bây giờ cái ngồi nghe lại cái nghe lại cái bài đó tự nhiên cái mọi thứ nó ùa về bà, là tự nhiên cái cái cái rưng rưng luôn. Ừm.
Ừm. Ừm, à, nhớ rồi, ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Yeah. Vậy là mọi thứ nó ờ, nó ùa về, ừ, nó ùa về tâm trí bạn, giống như là, một cái thước phim, đúng hông? Vậy ra là à, vậy ra là do cái nhạc tâm trạng quá, nên là nó khiến cho mình là đang bình thường cái mình bị chùng xuống luôn. Vậy thì có khi nào mà, ơ, bạn nghe nhạc mà bạn thấy ng bạn cảm thấy ngược lại hông? Hồi nãy là bạn có chia sẻ là bạn nghe nhạc trong cái lúc là mình nấu ăn và lúc mình đi bộ á, thì không biết là cái lúc đó nè thì mình sẽ nghe cái loại nhạc gì? Và nó khiến bạn, ờ, vui lên hông?
Đúng rồi, đó, đó. Ừm. Ừm, ừm, ừm, ừm, ừm. Cũng có nha bà. Ví dụ như là, ừm, ờ, tui, ơ, ví dụ đang nấu ăn đi thì, kiểu, cũng đang chán chán á, xong tự nhiên cái, ơ, nghe được mấy cái bài của Taylor Swift nè, ừ, tui tui fan đúng rồi, tui fan Taylor Swift. Đó, nghe được cái mấy bài đó, thì tỉnh thoảng cũng hay nghe mấy bài đó xong rồi cái nghe thấy cái thấy cũng, kiểu, ừm, phấn chấn lên liền đó. Xong rồi cái chắc là bữa đó chắc cũng, ờ, nấu có năng suất hơn, đó, kiểu, kiểu vậy. Đó.
Ừm. Ừm, ừm. A, cũng là Swifties hả? Ừm. <laughs> Ừm, ờ, à. Ừm. Vậy vậy ra là mình đang, ơ, được, ừm, may mắn là trò chuyện với một, ờ, Swifties thứ thiệt rồi. Thì, ờ, nhắc đến Taylor Swift thì, ờ, cổ cũng vừa mới ra cái album mới á, thì không biết là bạn đã nghe chưa? Và cái album đó nó có hợp với lại cái gu nghe nhạc của mình không? Vì mình thấy là đa số thị trường nhận xét cũng chia ra làm 2 phía á.
Ừm, thật ra á, là tui sao mà tự nhiên cái mấy cái bài đợt này lại hổng có hợp với mình hơn là những cái bài lúc trước nha. Kiểu như, hổng biết nữa hay là do là cổ mới, ơ, kiểu như là, cổ chuẩn bị lấy chồng á, cổ mới được cầu hôn cho nên là, ơ, nó khác, nhưng mà hồi xưa tui thích mấy cái bài, kiểu như là, đồng quê, kiểu như, chill, chill nhẹ nhàng của cổ đó bà. Hoặc là thỉnh thoảng ê, mà thỉnh thoảng ví dụ như là tui đang ngồi, tui đang đi đi tập thể dục đó, tui, ơ, kiểu, nghe lại mấy cái bài hồi xưa của cổ mà tự nhiên tui nhớ về mấy cái, ơm, kiểu, mấy cái kỷ niệm mà, kiểu như là, tình cảm gà bông đồ đó bà. Đó, đó, đó, kiểu, kiểu vậy đó. Ờ, đó, ừm
Ừm, ừm. <laughs> Bỏ cuộc chơi? <laughs> Ừm, ừm. Ừm, ừm. À. À, vậy tính ra âm nhạc nó còn có một cái, ờ, thay đổi tâm trạng của bạn khác là nó gợi cho bạn lại về những cái kỷ niệm ngày đầu, đúng hông? Thì không biết là, ờ, bạn, ơ, bạn, ờ, hâm mộ cái, ơ, ca ca sĩ đó thì, ừm, bạn thích cái bài hát nào nhất của cổ? Và cái bài hát nào mà bạn ấn tượng nhất á?
Ừm, đó. Ừm. À, nhắc mới nhớ. Ừm, ừm, ý là nhắc mới nhớ là cái bài mà hồi xưa để tui tui nhớ coi, à, mình nhớ là cái bài gì mà "Back To December" của của Taylor Swift đó. Bạn hổng biết là bạn có biết bài đó hông? Nhưng mà cái hồi đó là hồi đó là tui, ơ, đang học, ờ, trung học phổ thông, đó, xong rồi cái, ơ, hổng biết hổng biết là tui nghe cái bài đó, xong rồi cái, à, nó gắn liền với lại một cái kỷ niệm của tui cho nên là, ờ, với lại một cái cái, ơ, câu chuyện thiệt của tui luôn cũng giống, giống kiểu vậy á. Cho nên là, ờ, tui có nhớ là cái hồi mà, kiểu như là, tui, ơ, nghe cái bài đó xong rồi cái nó vì nó giống quá đi xong tôi đã gửi cho gửi cho cái, ơ, người bạn của tôi, ừ, tui đã gửi cho cái người bạn của tôi nghe.
À. À, mình biết. Ừm, mình biết. Ừm, ừm. Yeah. Ừm. À. À, vậy thì không biết là không biết là sau khi mà mình nghe cái bài "Back To December" đó, mình thấy là mình giống với lại cái nhân vật ở trong cái lời hát á, thì tức là bạn đã gửi cho bạn của bạn, thì không biết là sau đó là cái câu chuyện nó đi đến như thế nào ha?
Ừm. Ừ, ừ. Ừm. Thì, ờ, ý là tại vì cái khúc đó thì, ờ, bọn tôi cũng, ơ, hổng có nói chuyện nhiều với nhau ấy, thì đã đã tới cái giai đoạn là ừ, đúng rồi, hổng có nói chuyện nhiều với nhau. Thì nhưng mà gửi cho bài đó xong rồi cái bạn đó cũng, ơm, ưm, thì bạn đó cũng, ơ, kiểu, hông có còn hào hứng nữa đó, thì nó cũng, giống như là, trong trong, ơm, ờ, trong cái bài hát đó đó. Xong rồi, cái, ơ, thì thôi thì đó, xong rồi nó cũng là một cái kỷ niệm mà mình bây giờ mình vẫn nhớ thôi, mặc dù nó cũng hơi buồn. Xong rồi cái thỉnh thoảng khi mà tui nghe rất tui nghe hạc tui nghe nhạc, ví dụ như là tui đi, ơ mình đi tập thể dục ấy, đó, xong rồi cái lâu lâu cái tự nhiên nó rên, nó ờm, xong rồi cái tự nhiên á, ờ, nó ngẫu nhiên á, nó, ơ, bật lên cái bài đó. Cái tự nhiên cái lâu lâu nếu mà mình, ờ, cái tâm trạng của mình ờ, cái xong cái tự nhiên mình liên tưởng lại đó, như vậy á.
À, cũng im lặng, đúng hông? Ừm, ừm ừm. À. Trong cái bài hát, đúng hông? Ừm. À. À. Ừm, ừm. Nó ngẫu ngẫu nhiên, đúng hông? Nó trộn lại, đúng hông? Ừm. À, mình hiểu rồi, vậy là tức là lâu lâu ờ, lâu lâu mà mình nghe lại, đúng hông? Thì mình vẫn có cái cảm giác là nó cứ bồi hồi, nó cứ giống như ngày xưa nhưng mà về một cái thứ đã qua rồi. Vậy tính ra là cái cái âm nhạc mà nghe của bạn á, thì nó cũng ảnh hưởng nhiều đến tâm trạng của bạn ha? Thì không biết là bạn đã, ừm, mình hỏi là bạn đã tận tận dụng cái việc mà âm nhạc thay đổi tâm trạng này á, để làm cho cuộc sống của mình tích cực hơn chưa?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Thật ra thì, ờ, cũng có chứ. Ý là bạn có, ưm, có nghe nói đến một số, kiểu như là, một số cái việc âm nhạc á, ví dụ khi mình học ấy, thì mình lắng nghe một cái bài hát nào đó, một cái bài nhạc không lời nào đó, thì mình sẽ làm cho mình, kiểu, tập trung hơn nè. Bởi vì, ờ, cũng có một số, ừm, gọi là, ừm, nghiên cứu khoa học ấy, là có một số cái bài nhạc ấy, mà có mang những cái tần số ấy, khi mà mình nghe á, cho cái não bộ của mình nó tập trung hơn. Thì, ờ, chính xác là những gì mà mình vẫn hay áp dụng á, và đặc biệt là ừm, là như vậy đấy, ừm.
Ừm, ừm. À. Ừm, ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. A, mình biết rồi. Ừm, um, ừm. A. Ồ. Vậy cho mình hỏi xíu nha, bạn có nhắc đến cái việc mà, kiểu như là, mình trị liệu cái cảm xúc của mình bằng cái nhạc tần số á, thì không biết là bình thường thì bạn sẽ ưu tiên nghe cái tần số nào ha? Tại vì theo mình biết nha là cũng có khá là nhiều cái tần số khác nhau á, bạn thường nghe ở cái tần số nào?
Ừm. Thật ra thì mình sẽ không có nhớ chính xác được, mình chỉ nhớ là, kiểu không có nhớ chính xác được là một cái tần số nào. Nhưng mà mình, ờ, nghe một số chỉ là khi mà mình, kiểu, click, ờ, kiểu, khi mà mình nghe trên, a, YouTube ấy, thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều những cái danh sách, ờ, về những cái loại nhạc khiến cho mình tập trung, mình dễ tập trung khi mà mình học ấy. Thì có những cái loại mình không mình không nhớ rõ đó là tần số cao hay là thấp. Ừm, nhưng mà
Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, gợi ý, đúng rồi, ừm, ừm. Ừm, ừm. À, nhưng mà khi mà bạn nghe cái nhạc tần số này á, bạn thì cái cơ thể của mình nó có những cái phản ứng gì lạ không? Tại vì theo mình biết nha, một số nghiên cứu khoa học cho biết là với những cái bạn mà nhạy cảm á, thì khi mà họ nghe cái nhạc tần số mà không có hợp với b họ thì họ sẽ cảm thấy là đau đầu, buồn nôn, khát nước, các kiểu. Vậy thì không biết là mình có trải qua những cái tác dụng phụ này chưa?
Ừm. Ừm. Thật ra thì cũng trộm vía là mình chưa, bởi vì mình, ờ, mình ưm, đó, trộm vía là mình chưa, bởi vì mình sẽ, ơ, nghe những cái nhạc tần số, thì lúc mà mình cần tập trung nè. Ờ, giả sử như ví dụ như ngày xưa lúc mà còn ôn thi, ơ, đại học ấy, ờ, thì mình cũng có nghe một số nhạc như vậy để mình, ờ, tập trung à, còn một cái nữa, ví dụ như khi mà học đại học, mình chạy deadline ấy, mình sẽ cũng có một cái danh sách là những cái bài nhạc mà nó có một cái tiết tấu rất là nhanh ấy, mình theo ừm, như vậy đấy. Ừm, thấy rất là hay, rồi thú vị lắm, hay lắm luôn á.
À. Hợp, đúng hông? Cũng hợp. Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À. À, mình hiểu rồi. Tức là để mà, ờ, gọi là, sao ta, để mà hỗ trợ cho mình, cho cái việc mà mình, ờ, chạy deadline mình, ờ, làm công việc học tập này kia, thì bạn sẽ ưu tiên những cái âm nhạc khiến cho tâm trạng của mình trở nên là phấn chấn và có động lực hơn, đúng hông? Vậy thì cho mình hỏi một chút nha, là khi mà bạn đang bị, gọi là, ờ, cái cảm xúc của mình nó đang hơi xuống đáy á, hoặc là có những cái chuyện mà không có như ý và nó đột nhiên nó xảy ra, thì cái bài hát nào đầu tiên nó sẽ, ờ, vang ra trong đầu bạn để mà bạn muốn nghe để thay đổi cái tâm trạng của mình ngay lúc đó ấy?
Ừm, đúng rồi, chính xác luôn. Ừm. Ừm. Thật ra đó thì nó sẽ, ơ, nó sẽ tùy những cái lúc mà mình muốn, ơ, đối mặt với cái chuyện đó như thế nào. Chẳng hạn như là sẽ có những lúc mà mình, ờ, mình muốn xả ra hết và mình sẽ nghe một cái bài nhạc rất là buồn và sau đó mình sẽ khóc để mà xả ra hết, ừ, mình sẽ không muốn kìm nén nó nữa ừ, đúng rồi, đó, như vậy đó. Nhưng sẽ có những lúc mà mình mình muốn cho mọi thứ nó trầm tĩnh lại, để mình có thời gian mình suy nghĩ, thì thì khi mà có khi mà ở lúc đó thì mình sẽ đi dạo nè và mình sẽ nghe những cái bài nhạc không lời để cho tâm trí mình nó bình tĩnh lại, ừm, như vậy đấy.
Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm, ừm. Ồ! À, tức là mình không có muốn là giữ lại, đúng hông? Ừm. À. Ừm, vậy là cái gu của mình cũng rất là đa dạng ha, tùy vào cái tâm trạng của mình lúc đó đúng rồi đó, mình mình ừm, mình muốn chọn cái hình thức nào để mà mình, ờ, sử dụng âm nhạc. Thì bạn có vẻ cũng là một người cũng cũng rành về việc nghe nhạc á, thì cho mình hỏi là hiện tại với cá nhân của bạn thì bạn đang chọn cái nền tảng nào để mình nghe nhạc ha? Theo mình biết thì có những cái nền tảng miễn phí, nhưng mà cũng có những cái nền tảng trả phí á, thì không biết là hiện tại là mình đang sử dụng cái nào?
Ừm, đúng rồi. Nó cũng <laughs> tùy trạng thái, ừ. Đúng rồi. Ừm. Thật ra thì, ờ, hồi trước ấy, lúc mà, ừm, hồi trước lâu, lâu, lâu, lâu ấy, thì mình có nghe trên, ơ, không biết là bạn có biết hông? Zing Me, Zing ấy, Zing nè, rồi Nhaccuatui nè. Thật ra thì Zing và Nhaccuatui bây giờ nó vẫn còn, nhưng mà sau bây cho đến bây giờ gần đây á, thì mình đã chuyển sang, ơ, Spotify với lại, ờ, YouTube Pre YouTube Premium, ừm, mình lại chuyển sang 2 cái đó. Và gần đây thì mình cũng, ờ, mua luôn cái gói của YouTube Premium, tại vì nó cũng khá là tiện cho mình đó, bởi vì mình có thể là vừa xem, ơ, video trên, ơ, YouTube, và mình cũng vừa nghe nhạc trên cái ứng dụng YouTube Music luôn, nó cũng khá là tiện á, ừm. Mà cái chi phí ừm.
À, mình biết, cũng lâu lắm rồi ha. Ừm. Ừm, ừm. À. Ừm, ừm, mình biết rồi. Ừm. Wow! Ừm. Ừm, ừm. Theo mình biết thì đúng rồi, theo mình biết là với một cái chi phí mà vừa phải á, thì mình vẫn có thể là nghe nhạc chất lượng cao trên YouTube Premium giống như là bạn nói á. Ừm, vậy ừm, cho mình hỏi là, ờ, có bạn có bao giờ có một cái trải nghiệm á, là mình đang tâm trạng nha nhưng mà mình lại, ừm, có muốn chia sẻ cái cái tâm trạng của mình qua âm nhạc với lại người khác? Hông biết là bạn có từng có cái trải nghiệm là mình cùng bạn thân của mình nghe một cái gu mà yêu thích hông?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó. Rất là OK luôn á. Mình Thật ra thì cũng có, nhưng mà để nói về việc mà để thông qua tâm trạng mà để bộc lộ cái cảm xúc của mình ấy, thì mình nghĩ là chắc hẳn là rất là nhiều người sẽ giống như mình. Đó, có nghĩa là khi mà mình giả bộ mình đăng một cái story nè, để cho ví dụ như khi mà mình đang có crush ai đó ha, thì mình sẽ giả bộ đăng một cái story, cái mình sẽ lồng cái nhạc nào đó mà mình muốn bày tỏ vô. Mình chắc hẳn là có lẽ là bạn cũng như mình đó. <chuckles> Ờ, cũng cũng là đó.
Ừm, ừm. <laughs> Ừm. À, mình hiểu rồi, mình biết kiểu đó rồi, ừm. Ừm. À, mình nghĩ cái này là, ờ, một cái cách là thay lời muốn nói và gửi gắm cái tâm tư qua cái lời hát, đúng hông? Mình thấy đây cũng là một cách làm rất là dễ thương mà cũng tinh tế, mà cũng là dạng là không quá khó để phát hiện ra. À, ngoài ra thì mình cũng đang, ơ, thắc mắc ở một, ừm, chỗ ấy, là có bao giờ bạn cái tâm trạng của mình nó đang, ưm, đang bình thường, nhưng mà tự nhiên cái mình, ờ, nghe một cái bài hát mà nó nó buồn, một cái bài hát tự nhiên nó nó nó vang ra mình, kiểu, mình bị nghe một cách, ơ, thụ động á, thì bạn làm thế nào để mình có thể là thoát khỏi cái cái cảm cái cảm xúc đó và quay lại cái trạng thái trung tính ấy sau khi mà hết cái bài đó?
Ừm. Chính xác luôn. Ừm. Thật ra thì mình, ờ, nếu mà mình đang bình thường mà mình nghe một cái bài, ờ, đó thì, ờ, đối với mình thì mình, ờ, mình cứ nghe thôi. Bởi vì, ờ, n nói ờ, đ mình cứ nghe thôi nhưng mà cũng không hẳn là mình cũng không phải là kiểu, ờ, ng kiểu, người quá cảm xúc để mà có thể là mình nghe mình sẽ bồi hồi. Nhưng hông phải là một người quá cảm xúc để mà nghe xong rồi mình bật khóc luôn, thì thì cũng không phải là chuyện đó. Chỉ trừ khi là mình đang quá buồn với cuộc sống nè, xong rồi mình nghe một bài nhạc xong rồi để mình xả ra hết, giống như mình nói đó. Nhưng mà nếu mà bình thường mình nghe một bài buồn thì mình chỉ là đơn giản mình chỉ nghe thôi, hoặc là nếu như mà mình đang bận thì mình có thể, gọi là, mình bỏ qua nó, rồi mình chuyển sang một cái khác để ừm, ví dụ như là như vậy. Ừm.
Ừm, ừm. Thích nghe thôi? À. Là mình phân biệt được, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, vậy thì, ờ, với một cái người mà cũng yêu âm nhạc giống như bạn á, thì không biết là, ờ, trong tương lai gần đây bạn có dự định là mình sẽ tham gia một cái buổi hòa nhạc của một, ừm, ca sĩ nào hay không? Hoặc là có buổi hòa nhạc nào đã trôi qua mà bạn đã bỏ lỡ hông?
Ừm, trời ơi, nhắc đến một buổi hòa nhạc thì mình có một, ờ, mình bạn của mình ấy nó rất là thích xem, ơ, concert Anh Trai Chông Gai ấy, Gai Con ấy. Đấy, thì mình nghe nó kể rất là nhiều, và bây giờ thì mình đang thực sự rất là muốn, kiểu, tham gia cái cái cái, ờ, cái buổi hòa nhạc đó. Thì nghe đồn là có đó thích mấy anh trai, ơ, đẹp trai mà còn hát hay. Mà nói chung là đó, thì mình cũng hổng có phải là Gai Con, nên là mình cũng rất là tò mò, nên là nghe đâu đó là sắp tới là sẽ tổ chức ở đâu ở ngoài Hưng Yên hay Hà Nội gì đó, nên là mình cũng đang ưm, ưm, đó, vậy đó, nên mình cũng đang tính tham gia. Ừm.
À, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đúng hông? Ừm, ừm. À. Ừm. <laughs> Ai cũng thích mà. Ừm. Ừm. À, cũng xa quá. Ừm, vậy thì bạn nghĩ là, ờ, để mà tham gia được cái chương trình concert của Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai này nè, bạn nghĩ là mình có phải, a, đối mặt với nhiều với khó khăn về kinh phí, di chuyển hoặc là ngay cái khâu mà săn vé hay không? Tại vì mình nghe nói là săn vé cũng cực lắm á nha!
Ờ, đúng rồi đó nha, hình như là cũng cháy vé dữ dội luôn á. Nhưng mà, qua những mấy cái buổi hòa nhạc đó, thì mình cũng thấy là giới trẻ Việt Nam cũng đang bắt đầu quan tâm đến nhiều đến cái âm nhạc của Việt Nam đó bạn ha. Và mình cũng thấy trên những bài nghiên cứu á a, trên những bài báo lớn luôn á, thì họ cũng có, ưm, thể hiện ra những cái số liệu là thật ra những cái người mà tham gia những cái buổi hòa nhạc, ừm, c của Việt Nam ấy, thì nó cũng đ đã được nhận được rất là nhiều sự quan tâm của giới trẻ, không thua gì những buổi hòa nhạc mà quốc ca sĩ quốc tế về đâu á nha, ừm.
Ừm. Cũng tự hào quá ha. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ờ. Ừm, ừm. À, vậy hay quá nha! Công ngờ là đến cuối cùng, ờ, Việt Nam của mình á, cũng đã có được những cái thành tích, gọi là, nhất định mà thậm chí là còn vươn tầm quốc tế với những cái buổi hòa nhạc mà, ừm, mang cái văn hóa đặc sắc của Việt Nam mình, cũng rất là tự hào ha.
Đúng rồi đó bạn. Ừm. Thật ra đâu thua kém gì đâu, vẫn rất là ca sĩ, rồi, ờ, chất lượng rất là ổn áp luôn á chứ bộ. Ừm.
Ừm. Ừm. Ừm, vậy thì mình, ờ, xin chúc thật lòng là chúc cho bạn và bạn của bạn nè sẽ sớm săn được vé và sẽ có một cái buổi hòa nhạc thật là tuyệt vời với cái, ơ, ờ, âm nhạc Việt Nam đang, gọi là, ngày càng phát triển hơn ha. Hôm nay thì mình rất là vui vì được trò chuyện với bạn cũng như là mình đã biết thêm được cái việc mà âm nhạc thay đổi tâm trạng của mình như thế nào á. Ừm, chúc bạn có một cái, ơ, buổi tối ấm áp ha và mình mong là sẽ gặp lại bạn sớm thôi. Còn bây giờ chắc là mình sẽ tạm biệt bạn trước nha. Bye bye bạn.
Ừ. Ừm. OK. Bye bye nha.
Ừm. Bye bye bạn.
Ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều.
Ừm.